E chi lo dice? Bisogna parlarne, studiarne insieme, devi essere molto più ma non devi dubitare, devi avere fiducia in te stessa, nelle tue capacità, nelle tue potenzialità. Stai lì, ti hanno presa per poi svolgere questo lavoro, non sei una persona, ehm, inetta o incompetente dico, devi solamente, ehm, riuscire a capire se e e, il contesto lavorativo, e parlo dei colleghi, ehm, riesce appunto a, mhmm, darti la luce e lo spazio che meriti, perché non sei lì come tappabuchi o per riscaldare la sedia.
Non lo so. Ho detto, ho iniziato a dubitare, no, di me stessa. È vero, sì. Eh. Bisogna un po' quello che mi hai detto, soprattutto su come v posso io, uhm, pas trasmettere a loro questa mia uhm, questo blocco, quest'ansia, perché comunque adesso sono 2 settimane che io non propongo niente proprio perché ho paura di questi no categorici e queste risatine.
Mh-mh. Assolutamente. Eh, questo a cosa ti po cosa d ti porta di buono? A niente, cioè, ti stai per addirittura precludendo la possibilità di svolgere il tuo lavoro. No.
Mh-mh. Hai ragione. Hai ragione, sai, hai ragione.
No, no, ti consiglio veramente di affrontarli affrontarli nella maniera più calma e tranquilla, perché ne vale anche di de della tua serenità sicuramente. Fammi sapere, fammi sapere, mi raccomando. Ma di che, figurati. In bocca al lupo e quando vuoi sono qui a tua disposizione. Tienimi aggiornata. Ciao.
Mh. Certo. Ci proverò credimi, ci proverò. <chuckles> Grazie davvero per i tuoi consigli. Grazie.